آآ بُصّ، أنا موضوع إن أنا أنقُد حد دي بتبقى بقى حاجة تقيلة على قلبي جدًا، جدًا، فوق ما تتخيّل. يعني مثلًا لو في مثلًا حد آه طبعًا لو في مثلًا حد عزيز عليَّ وفي تصرُّف مش كويس أو في حاجة بيعملها غلَط مثلًا. لازم أقعُد بقى مُقدِّمات ولإني باحُط نفْسي آآ مكان الإنسان ده، هل أنا هاقبَل النقد ده؟ هل اللي لو أنا مثلًا say مثلًا أ حد لابس مثلًا لِبس مش كويس، طقم مش حلو، أوكي.
ياه معقولة! تمام. تمام، امم.
فأنا عايزة أقول له مثلًا الألوان مش لايقة على بعض، ف في شخصيات أنا شُفتها في حياتي مثلًا يقول "إيه اللي أنت لابسه ده إيه، إيه العك ده، هو حد يلبِس اللون ده مع اللون ده؟" أنا شُفت ناس كده فعلًا.
بتعملي إيه بقى؟ امم، أنتِ بقى بتعملي إيه؟ امم.
لأ، أنا ما أعرَفش أعملها كده. آه الطقم تحفة! لأ بجد إيه ده! لأ فظيع جدًا مثلًا، بس <tsk> عارفة لأ، مثلًا أنتِ الT-shirt بقى ده لو كنتِ عملتيه مع ال مثلًا الJupe دي أو البنطلون ده ده كان هيبقى أحلى بكتير، هُم الإتنين طبعًا حلوين مع بعض بس كان كده هيبقى أحسن.
اهم، يعني أنتِ شايفة اللي هو حِتّة التمهيد اللي هو تقولي لها تحسّسيها إن إيه، آه، أنتِ شايفة إن هي دي كويسة بس أنتِ ممكن تعملي الحِتّة دي، شايفة إن هي دي تمهيد ديّة لازمًا على طول بتعمليها؟
ما أعرفش أقول الحاجة امم بالضبط ما باعرفش أصْل ليه أجرَح اللي قُدّامي؟ يعني أنا ليه، أنا ب يعني أنا عايزة أقول لِك أنا ما باحبش الناس اللي شخصيتها كده، ما باحبش الناس اللي بتقعُد تعلّق على كل حاجة، باتخنق منهم جدًا وباحجم علاقتي معاهم، يعني تيجي تقول لك "هي بنتك شعرها عامل كده ليه؟" هو أنتِ عاملة لها كد يعني، أنتم مالكم، إيه الطريقة المستفزِّة دي، أنا ما باحبش الطريقة دي الصراحة يعني، بيوصلّوني لمرحلة، لأ بارُدّ من جوا بارُدّ جو جوّاني فاهم قصدي؟
امم. أنتِ فعلًا بتردّي عليهم كده؟ المفروض تعملي إيه؟ <giggles> يعني أنتِ كده طيبة في الحالتين، اللي هو أنتِ لما بتيجي تدّي لحد نقْد بتحاولي إن أنتِ تمهّدي له وفي نفْس الوقت بتكتمي.
امم، امم، هو مش طيبة على فكرة، ده أنا ساعات باحس إن أنا إيه ده، أصْل أنا باقعُد أحوِّش بس لأ، ما باعرفش آخُد رَد فِعل إن أنا أقوم متخانقة بقى، يعني مثلًا إيه، وفلانة قالِت لي فاتضايقت فاخد جنب، فشوية أكتِم في نفْسي آجي أتعامل تاني بس أتعامل مش زي ما أنا هابقى مش صافية، المرَّة التالتة، ر يعني كام مرَّة كده خلاص شكرًا، البني آدمة دي لو عيّطِت بالدموع لا، ات اتمسحت من حياتي، تتصل ما أرُدّش، تبعت رسايل ما أرُدّش أعملها كده Archive ما مش عايزة أنا وجع دماغ خلاص البني آدمة دي طلعت من حياتي ومن فِكري ومن كلّ حاجة، لا عايزة أخرج معاها ولا عايزة
امم. امم. بتنفجري يعني؟ <chuckles> بس أنتِ م مش شايفة إن ده غلط، يعني <tsk> من أول حاجة كانت هي ممكن تقول لِك مثلًا كده فأنتِ لو لو قُلتِ لها لأ، خلّي بالِك أنا م مش عايزة كده، مش حابّة كده، ده ممكن ي يخلّي علاقتكم تبقى كويسة؟
لأ.

أنا مؤمنة إن م في شَعرة ما بين الصراحة والوقاحة. شَعرة واحدة.
ياه! للدرجة دي؟
آه. آه. أصل في ناس عايشين فيقعد يقول لِك: "أصل أنا إنسان صريح." لأ، أنت مش إنسان صريح، أنت وَقِح. يعني إيه ت تخُش تقول لحد والله أنت إنسان كذا وذوقك مش عاجبني و، و. أصل أنا صريح، لأ دي وقاحة مش صراحة. ما حدّش طلب رأيك، آآ صراحتك مع نفسك، على حياتك، مش على حياة غيرك. أو مش على حاجة تَصرُّف غيرك عملها. يعني مثلًا واحدة تيجي لي تقول لي: "أنتِ ليه بتتعاملي مع ولادِك، أنتِ عندِك طولة بال أوي، أنتِ إيه ده، أنتِ إزاي كده؟ أنتِ مستحملة" لأ صراحة، إيه ده اللي أنتِ ب عاجب اللي أنتِ بتعمليه ده مش عاجبني خالص، لأ دي وقاحة.
إمم. إمم. تمام.
مش صراحة، تقول لي: :أصل أنا صريحة، لأ أسلوبِك مع ولادِك مُستفز جدًا إنِّك تبقى عندِك تقعدي تسبيهم يقعدوا يتكلّموا وتهاتي كده لأ ده أنتِ إيه ده؟ ده أنتِ عندِك طولة بال، ده أنا ده أنا أموت فيها." أنتِ مالِك.
إمم. <chuckles> ده أنتِ أنتِ تقولي لها أنتِ مالِك كده و <chuckles> طيب، <chuckles> برضه اللي هو أنتِ ما تحبّيهاش.
فدي وقاحة بقى. لا، لا، لا، لا ما باقولش طبعًا، بس بابيّن الريأكشن اللي هو لأ بابيّن الريأكشن، كل واحد والله هو حُر في تربية ولاده وكل واحد وليه طاقته وكل واحد وربنا خلقوا بفِكْر معيّن. مش لازم أنا أربّي ولادي زي ما أنتِ بتربّي ولادِك، ممكن تكوني أنتِ بتعملي حاجات أنا مش عاجباني. بس مش من حقيّ إن أنا أتكلّم فيها، باوصّلها لها علي عليّا أنا. اللي هو أنتِ ممكن تكوني تصرُّفاتِك مش عاجباني في حاجات كتير في ولادِك مثلًا، بس مش من حقّي، دي هي مناسبة ليكِ ولجوزِك، it's okay أنا مالي.
إمم. بتوصّلي أيوه فهمت. إمم. إمم. أيوه فهمتِك. طيب، أنتِ شايفة بقى حتّة ال مستوى الصوت أو الريأكشنات وحَد بيدّي لحَد النَقْد ده، هل بيفرق فعلًا لو لو حد زوِّد النبرة بتاعته، قلِّل النبرة، هل ده هيفرق؟
فاللي هو احترمي نفسِك وما تدَّخّليش يعني. <chuckles> طبعًا. طبعًا. عشان كده باقول لك إن التواصل ال ال المرئي، غير اللي في التليفون، غير اللي في ال الرسالة. كل ما كان وُجه لوَجه، كل ما اللي قُدّامك هيفهم إذا كان أنت بتتكلّم جَد، إذا كان أنت بتهزّر، إذا كان أنت بتتكلّم معاه بأسلوب وِحِش، إذا كان أنت فعلًا بتنقُده علشان مصلحته ونَقْد بنّاء مش مش نَقْد اللي هو باجرَّح فيك وخلاص و وباطلّع فيك كده نَقصي.
اهم. إمم.

خليني أقول لك إن اللي فيه طبع عمرُه ما بيغيرُه، يعني اللي هي يعني في ناس طبعها، هي طبعها أسلوبها tough معاك مع ولادها مع فلان مع جوزها مع إخواتها، أنت شايف تعامُلها، فأنا تقبّلت مرّه، جيت على نفسي مرّه وبيبان عليَّ أنتِ زعلانة وإيه ال <tsk> فكبّري دماغك، أنا أكره أوي اللي يقول لي يعني ينقدني ويحرق دمي، ويقول لي كبّري دماغك، اللي هو إيه يعني أكبّر دماغي يعني، فأنا ما باحبش ال الناس اللي بالطريقة دي، وبالتالي قبل ما بانقد أي حد باحط نفسي مكانُه، حرفيًا، يعني يعني آآ، مش عارفة أقولها لك إزاي آآ، ساعات الجو يبقى حَرّ ومش عارفة إيه، كان مثلًا معانا واحدة في ال في الشركة، هي مش بتحب تحط مثلًا آآ، معطرات أو برفانات أو أي حاجة تمام، بس الجو حَرّ وهم بقى يقعدوا يتريقوا عليها، وال وعشان العرق أو الريحة، آه والله وأنا هاموت وأوصل لها المعلومة.
اهم، معقولة. إمم. حلو جدًا. إمم. تمام. تمام. معقولة؟ طَب وبيتريقوا عليها في وشهم في وشها يعني والَّا
لأ، مش في وشها بس تعبيرات بقى كده فاهم يعني هي جنسية مختلفة، ويعني هم بياكلوا توابل شوية، فأنا أنا كنت مُستاءة أنا كمان مش هاقول لك لأ، أنا مستاءة بس في نفس الوقت لأ أنتم ليه ليه كده يقول لِك إيه ويقعدوا بقى يعملوا بقى يحطوا إيدهم على مناخيرهم، وهي مش فاهمة هم بيعملوا كده ليه أصلًا، أو فاهمة ومش <tsk> مش عارفة صراحة ف
إمم. تمام. طيب، أنتِ بقى عملتِ إيه بقى معاها؟ رُحتِ نصحتيها أو اديتيها نقد كده والَّا
آه، باقول لها باقول لها "ده منزلّين منتج جميل أوي وما بيضرّش و ما فيهوش أمونيا وما فيهوش كحول، جرّبتيه؟ سمعتي عنه ده مش عارفة عايزة أعرف حد جرّبه." قالت لي: "لأ ما جربتوش" قُلت لها: "أنا سمعت عنه كلام جميل أوي ويعني ما بيضرّش و طَب ما تيجي نجرّبه بقى يعني شجّعيني كده أنا عايزة أجرّبه وبتاع."

فكل أمّا ييجي مثلًا أعزمهم على الأكل يتريّق على أكلي. هو فاهم إن هو بيهزّر، بس هو مش عاجبه أكلي، هو اتعوّد على أكل معيّن، هو مش عاجبه مثلًا أكلي. يعني مثلًا كنت عاملة مكرونة بشاميل، فيقول لي هو هو م بيحبّها خُرَط، أنا في بيتنا بنعملها سايحة كده، ما بنعرفش ما بناكلهاش خُرَط كده ما باحبهاش بالضبط، فيقول لي: :إيه ده؟ هو أنتِ نسيتِ تحُطّي بشاميل؟ هو إيه ده أنتِ عامله لنا لنا بلبن؟ هو إيه ده،" مش عارفة إيه، الكلام ده بقى عارف لمّا تبقى واقف بقى كده إيه كنت بعد ما يمشوا لازم أعيّط ويتحرق دمّي. قعدت كده مثلًا في الموّال بتاعه ده 7 سِنين ولا حاجة، آخِر عزوم عملتها لهم
ياه! لي كده؟ إمم. بطريقة بطريقتِك أنتِ يعني. إمم. الكلام ده آه. معقولة؟! للدرجة دي ممكن تتأثّري ب بإن حد قال لِك comment أو قال لِك حاجة كده؟
طبعًا، طبعًا. أنا أمّا أبقى عاملة عزومة لناس وعاملاها بحُب ومكلِّفة نفسي وتاعبة نفسي وفي الآخر بَدَل ما يتقال لي تسلم إيدك حتّى لو بهزار، هو بينقد وأنا عارفة إن هو مش عاجباه. هو إنسان تقليدي، يعني هو يحِب ياكل رُز وخضار أو مكرونة بشاميل بس قِطَع، أنا ما كنتش أعرف لسّه كنت جديدة، بس بعد ما عاشرتهم فهمت إن هو ما كنش بي بيهزّر، هو بيرمي لك الكلام على طريقة تريقة، فده نَقْد جَرّاح برضه، أنا باشوفه كده. فباقول لك آخِر مرّة وصلت لمرحلة إن هو كان في رمضان مثلًا، آآ برضه علّق على الأكل بتاعي.
إمم. إمم. تمام، فهمتِك. إمم. برضه! ده مصمّم بقى.
عارف، قُمت ردّيت قُلت له آه. قُمت ردّيت قُلت له آآ قُلت له: "أنت عارف أيام سيدنا محمد كان سيدنا محمد بيوصي بإيه؟" قال لي: "إيه؟" قُلت له: "بيقول لك إيه، إن تقُل خيرًا أو لتصمُت، وأنت ما بتقولش خير، فيبقى ياريت تصمُت.
إمم، قُلتِ له إيه؟ إمم.
كل اللي قاعدين تنّحوا، لإن هم مش متعوّدين منّي على كده، فقُلت له: "إن حد" آه. قُلت له
إمم. أنتِ انفجرتِ بقى، اللي هو خلاص أنتِ بالنسبة لِك كده أنتِ انفجرتِ. إمم.
آه. فأنا كنت في اليوم ده عازمة ما شاء الله ف يعني هم 5 بجوازاتهم، بمراتاتهم، بعيالهم 5 عائلات لوحدي. قُلت له: "عارف إن الأكل ده أنا باعمل فيه من الساعة 02:00 وصايمة، وباعمل بحُب وباعمل إفطار صائم، أبسط رَد فِعل أنا مش طالبة منّك جزاء ولا تقول لي شكرًا حتّى، أنا باخُد الثواب من عند ربنا، بس ما تقولّيش كلمة وِحشة تسْكُت، الأكل مش عاجبك اسْكُت."
ياه!